Ya, çocuk sahibi olma konusunda gerçekten, böyle, çocukluğumdan beri çok, böyle, hassasım. Aram çocuklarla çok iyi. Böyle, arkadaşlarım beni çocuklarla gördüğü zaman hatta hâlâ daha, böyle, geçen hafta da geçen bir arkadaşım dedi, "Yani gerçekten çok iyi aran senin, çocuğum sana aşık oldu. İlk defa tanıştık." falan. Eee, evet ama, yani, çocuk sahibi olma noktasında, zamanlama noktasında kendimi hiç hazır hissedemedim ve, eee, geriye dönüp baktığımda, böyle, neden olduğu hakkında da çı böyle, tabii ki fikirlerim var ama, eee, hiç hazır olduğumu hissedemedim. Bugün bu yaşıma geldim ve, yani, eee, eşimden ayrıldım, tekrar başka biriyle evlendim falan ama hiçbir zaman, böyle, hazır hissedemedim ben kendimi. Biraz dertleşmek istedim seninle bununla ilgili.
Öyle mi? I hı. Evet. Anladım. Yani, emm, bu çok normal aslında, eee, herkes, eee, çocuk sahibi olacak ya da buna hazır hissedecek, eee, diye bir kaide yok, eee, yani, beden ve tercihler sana ve pert partnerine ait günün sonunda. Peki bununla ilgili, eee, hangi duyguları yaşıyorsun? Yani, eee, "Hazır hissetmiyorum." dedin. Bu a aynı zamanda istemediğin ve dilemediğin, eee, bir yerden mi yoksa, eee, bir gün hazır hissedeceğim şeklinde bir hazır hissetmeme mi?
Tabii. Doğru. Evet. Hı hı. Yani, bu s yaş oranına göre değişti, tabii. Yani, bu şu an 40 yaşındayım, 40 yaşındayım artık. Hani, çocuğa da ihtiyacım demek ki çocuk yok, yani, artık geçti diye eee, düşünüyorum. Ha, tabii, eee, belki hormonal olarak belki anaç, hani, bu kadın olmanın da verdiği “Ya, evet, ya olsa mıydı?" dediğim günler oluyor ara ara ama, eee, çoğunluğu kaygı, geçmişe baktığımda. Özellikle, eee, ben, eee, yalnız yaşayan, eee, büyüyen bir çocuktum. Yani, anne baba ayrılmıştı. O yüzden tek büyüdüm, tek çocuktum. Eee, hep böyle okumak için birileri işte, yaşamak için babaanne, okumak için hala, sonra işte, lise zamanında da yatılı burslu kazanıp tek başıma yaşamaya devam ettiğim için ben hayatı herhâlde o kadar kolay önüme serilmedi. Yine, şükürler olsun, eee, birileri bana ya el uzattı ama yine de o kaygı herhâlde bende kaldı ve, eee, ilk evliliğimi daha 20'li yaşlarımda yapmış olmama rağmen, tabii ki o bir bir kötü bir deneyimdi ama 2'nci evliliğimde çok böyle düzenli, eee, güzel, sağlıklı bir karakterle birlikte olmama rağmen 7 yılın sonunda ben o tam 30'lu yaşlarımdaydı o zamanlar, eee, hiç hazır hissetmedim kendimi. Yani, öyle bir sorumluluk gibi geliyor ki bana, eee, o sorumluluğu alırsam acaba bunu ömür boyu nasıl taşıyacağım diye çok korkuyorum ama bana beni böyle çocuklarla gören, işte, insan ilişkilerimle gören arkadaşlarım, sorumluluğum, nasıl yardımcı olduğum ya da hani, insani yönüme bakan herkes, yani “Sen mükemmel bir anne olacaksın, bu çok net. Neden endişe duyuyorsun?” diyorlar. Ben de diyorum ki “Para.” Yani, kaygım birazcık da para ve dünyanın gidişatı oluyor galiba.
Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. He he. Tabii. Eee, yani, öncelikle, eee, duygu ve düşüncelerinde, eee, çok haklısın. Yani, her ne kadar bunun, eee, senin, eee, bakış açında duygusal bir anlamı olsa da, eee, realistik, eee, yönü de var. Yani, dünyanın gidişatı dedin, tabii, ekonomi dedin, bunlar da tabii ki önemli. Yine, aslında senin, eee, çu şu an, eee, bu dakika çocuk sahibi olmak istememen, eee, aynı zamanda senin şefkatsiz ya da iyi çocuk yetiştiremeyeceğin anlamına da, eee, gelmiyor. Eee, tercihlerimizi her zaman, eee, buna göre, eee, yönlendirmiyoruz. Yani, sen çocuk iyi çocuk yetiştirecek, eee, olabilirsin ama bunu, eee, istemiyor olman, eee, bambaşka bir şey. Eee, peki, partnerin, eee, bu konuda, eee, ne düşünüyor? Eee, o çocuk sahibi olmak istiyor mu? Bu durumda hiç, eee, konuşma fırsatı ya da evlenmeden önce de benzer düşüncelerdeysen eğer bu konu hiç açıldı mı? Yani ben, hani, istemiyorum şeklinde.
Evet. Tabii. Hı hı. Elbette Evet. Hı hı. Evet. Yani, şanslıyım. Eee, o konuda partnerim bana hiçbir baskıda bulunmadı. O partnerimle artık evli değilim. Eee, başka bir partnerim var ama bu partnerim de zaten çocuk istemiyor. O yüzden şu anki, iii, yeni bir ilişki zaten, hani, bu 40 yaşındayım demiştim ya yani, yeni bir ilişki. Zaten o da artık, eee, çocuk noktasında öyle bir niyetinin olmadığını belirtiyordu en başta. E, o yüzden iyi bir, eee, şeyiz, çiftiz. Ama, eee, yine de hâlâ çocuk sahibi niye olamadığımı, işte, hep arkadaşlarım şey diyor, eee, "Bu dünyaya bir daha gelsem yine yapardım, yani, inanılmaz bir duygu. Umarım pişman olmazsın" diye bana böyle söyledikleri zaman tabii, dönüp şey düşünüyorum, yani, evet yapsaydım acaba, işte, bugün nasıl oluru, üüü, eee, sorguluyorum. Geriye dönüp hayatıma bakıyorum. Eee, ülke değiştiren bir insanım. Dünyayı gezmeyi seven bir insanım. Eee, risk almayı da seviyorum. Eee, bakıyorum geçmişe çocukla beraber ben bunları muhtemelen yapamazdım, yani, daha tekdüze bir hayatım olurdu belki ama tabii işin maddi durumu, yani, ben çok fakirlikte büyüdüğüm için çocuğuma, eee, işte, o almak istediğim, yaşatmak istediğim ve kendimin yaşayamadığı ama yaşatmak istediğim düzeni kuramayacaksam bunu, eee, bu riske girmeme gerek yok, dedim ve şimdi şeye evrildi düşüncelerim. Yani, bir gün gerçekten kendimi maddi olarak hazır hissedersem ya da iyi bir konuma, yani, iii, kendimi rahat, güvencede hissettiğim bir konuma gelebilirsem, bu işle ilgili değil ama belki maddi olarak bir yatırım, düzenli gelirin sabitlenebileceği bir süreç olursa şey diyorum, evlatlık edinirim. Birçok annesiz babasız insan var. Birçok, eee, savaşta, eee, Uzak Doğu'da, Afrika'da, yani, o kadar açlıkla mücadele eden birçok insan var. O konuma gelebilecek, eee, kadar maddi olarak kendimi garantide hissedersem en kötü onu yaparım ilerleyen yaşlarda diyorum ama tabii kim bilir, yani.
Ne güzel. Evet. Çok sevindim. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Nedir? I hı. Anladım. Tabii ki. Evet. Hı hı. Yani, tabii hayat ne, eee, gösterir, eee, bilinmez. En azından, emm, kendine alternatifler, eee, koymuş olman çok güzel. Yani, şu an her ne kadar arkadaşların, işte, çok güzel bir duygu olduğuna dair, eee, seni biraz, hani, etkilemeye, yani, iyi niyetli bir yönden etkilemeye, eee, çalışmış olsa da aslında sen, eee, biraz daha, eee, sağlam adımlarla basıp aslında kararını, eee, vermişsin, çok güzel kıyaslamalar yapmışsın, ekonomik olarak, emm, "Ben, eee, iyi şartlarda yetiştirmek istiyorum" eee, dedin. Eee, yani, günün sonunda gerçekten annesiz, babasız, eee, belki şu an, eee, bir aileye ihtiyaçta bulunan bir sürü, eee, çocuk var dünya üzerinde senin dediğin gibi, yani, sadece Türkiye'de de değil. Dolayısıyla aslında biyolojik olarak belki, eee, ilerleyen yıllarda bu mümkün olmayacak olsa bile, eee, başka türlü sevgiye eee, birinin sevgisini kazanabilirsin ve bunu tadabilirsin istediğin zaman aslında bu hayatımızın sonuna kadar gerçekten, eee, mümkün. Eee, peki, eee, maddi durumla ilgili, eee, birkaç bir şey söyledin ve aynı zamanda, "Ben çok, eee, geziyorum" dedin. Eee, tabii, yani, bir çocuk sahibi olsaydın da belki, eee, istediğin hayatı yaşayamıyor olabilirdin, yani, çok sorumluluk getiriyor. Bunu arkadaşlarında gözlemleme fırsatı bulabildin mi? Yani, onların hayatında gerçekten böyle kısıtlamalar oldu mu ve bu seni etkiledi mi?
Evet. Evet. Evet. Hı hı. Elbette. Doğru. Evet. Hı hı. Evet. Eee, tabii, mesela onlar hiçbir yere çıkamıyorlar. Bugün burada Türkiye'de kalmak istemeyip çocuğunu işte daha yurt dışında, eee, g okumasını isteyen A en yakın arkadaşımla dün konuşuyordum, işte, çocuk olunca, iş olunca, dediği şeyi ha deyince yapamıyor, eee, ve ben dedi ne kadar ona yardımcı olabileceğimi söylesem de bu noktada, eee, maalesef o elini ayağını bağlıyor insanların ister istemez. Hepsi her şeyden önce sınıflandırıyor diye düşünüyorum ve benim hayatımda da, eee, bir bir baktığımda ben, eee, dünyayı gezmeyi seven, işte, birkaç ülke değiştirmiş, farklı yerlerin kültürlerini, dilini öğrenmeye çalışan biri olarak benim hayatım, biraz daha stabil gözükmüyor diğerlerine göre ama tabii o özgürlüğün verdiği bir şeyle de yapmış olabilirim. O özgürlük elimde olmasaydı ben de onlar gibi oturup işimin başında çoluğuma çocuğum okulun içinde o koşturdukları o, eee, zincirin içinde olabilirdim ben de ama, eee, bugün bu noktada tabii <swallows> başkaları tarafından herhâlde büyütülünce, eee, o sevgiyi alıp verebildiğimizi görünce tabii ki içimde eksik kalan yerleri var. Tabii ki, eee, travmalarımızın olduğu yerler var. Yani, eksiklikle beraber ama herhâlde onun, eee, bir güvencesiyle ya da rahatlığıyla şey diyebiliyorum, yani, birini evlatlık edinebilirim. Çünkü ben kendim o noktadaydım, evlatlık gibiydim zaten, eee, ne kadar 1'inci kan bağı olsa da, eee, anne babadan ama, eee, günün sonunda ben birileri tarafından bakıldım, onu sağlayabilirim diye düşünüyorum. Yani, öyle bir özgürlük var üzerimde en azından o konuda ama tabii, eee, o sorumluluğun ben, eee, dünyanın gidişiyle çok dengeli, eee, gitmediğini düşünüyorum. Özellikle tabii bundan kaçarak dünyanın düzenini değiştiremeyiz. İyi de bir bakış açısı değil. Kendimle çelişiyorum, kendi içimde ama, emm, yani, o kadar böyle büyük, eee, savaşlar, işte, eee, ekonomik durumlar, iş bulamama, eee, yapay zekâ geldi, alanlar değişti, mevcut olan hepimiz aynı iş yerin, yani, aynı konumda, aynı parayı kazanamıyoruz. Ben kendimden şu an bunu pay biçerek konuşuyorum. Ben gerçekten ama gerçekten şu an ciddi bir, eee, maddiyat sıkıntısı yaşıyorum ve 2 iş yapmadan geçinemiyorum yani. O yüzden, eee, bunun korkusuyla bir çocuk sahibi olmak bana şu an hepten uzak geliyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Tabii. Tabii. Hı hı. Anladım. Tabii. Evet. Hı hı. Evet. Haklısın. Anladım, yani, çok haklısın, eee, söylediklerinde öncelikle, yani, dünyanın gidişatı nedeniyle belki enflasyon, ııı, para insanların, eee, kazandığı paraların arasındaki, eee, uçurumun artması, yani, gerçekten 2 iş yapan, 3 iş yapan, etrafta o şekilde geçinen, eee, çok insan var ama bu şekilde, eee, bilinçli bir şekilde düşünüp, eee, kendini buna, eee, hazır hissetmediğine karar verip, eee, yani, ayakları yere basan kararlar vermen de, eee, çok değerli. E, yani çoğu insan, eee, belki bu kadar, eee, düşünmüyor olabilir, eee, çocuk sahibi olmak ya da olmamak konusunda. Aslında bunu yakalamak da çok güzel bence. Eee, peki bu zamana kadar hiç çevrenden, eee, yani, ailen olabilir, yine arkadaşlarından olabilir, eee, bu konuda bir baskı, toplu ya da toplum baskısı hissettin mi?
Evet. Doğru. Ne güzel. Evet. Teşekkür ederim. Hı hı. Olmaz mı? Yani, annemin şey pazarlığı vardı bana. "Sen yap, ben bakarım. <chuckles> Sen doğur bana ver, ben bakarım." Dedim: "Yani, ne bu, böyle, şey mi alıyoruz, eşya mı alıyoruz? Sen al ben kullanırım, yani." Hani, iii, "Öyle olmaz!" deyip böyle tepki vermiştim. İşte, halam beni büyüten, diğer okutan, eee, annem yerine geçen diğer kişi de kı senin de olsaydı çok güzel olurdu. Hani, o tatlı tatlı an eee, cici teyze yaklaşımları var ya, nene yaklaşımları, hani, senin de olsa da olsa, "Ne güzel çocuğun, ay, çok tatlı değil mi!" falan diye böyle ama, e, günün sonunda tabii o tatlılık kurtarmayacak benim stresimi ya da onun, eee, yaşamını. Eee, tabii ki o bir, eee, risk, yani, gerçekten bir zar atmak gibi bir şey. Ne kadar, eee, kabullensek de sorumluluğu, bilinçli olsak da herhâlde ben o zarı atmada, ha, insan hayatıyla oynama noktasında çünkü o bir insan hayatı her şeyden önce, eee, hayvanlarıma bile bunu yapmakta zorlanırken çocuk kısmı herhâlde beni çok korkutuyor. Artık umarım, eee, zamanı gelince, hazır olunca, belki olması gerektiği zamanda belki ben onu daha çok hissedeceğim, eee, ve ama bunları seninle konuşmak iyi geldi. Malum herkes çok baskı yaptığı için <chuckles> bir şekilde iyi yönle de olsa, eee, böyle bu kadar net ve, eee, objektif olarak konuşmak iyi geldi açıkçası. Teşekkür ederim, beni dinlediğin için.
<chuckles> Evet. Tabii. <chuckles> He he. Evet. Evet. Hı hı. çok sevindim. Eee, ben teşekkür ederim, eee, yani, toplum baskısıyla ilgili de küçük bir şey söylemek istiyorum. Bu konudan bahsederken aslında çok kendinle barışık bir yerden, eee, bahsettin ve, eee, çok iyi kaldırıyorsun anladığım kadarıyla eleştirileri. Eee, çok sevindim bunun için de. E, çok teşekkürler sohbet için.
Tabii. Evet. Teşekkür ederim. Ne demek, kendine iyi bak.
Sen de iyi bak, görüşmek üzere.
Hoşça kal.